Sì, sì, sì, una situazione di disagio o comunque di continuo controllo, che a me non piace.
Okay, ma è derivato da 1 dei genitori o da entrambi?
No guarda un po' entrambi, uhm, quindi sia mia madre che mio padre. Ehm, forse un po' mia madre mi controlla di più su a alcuni aspetti, mio padre su altri, quindi si completano a vicenda in maniera positiva e negativa che sia. Uhm, però ho mhmm, sì, mhmm, ad esempio una cosa che mi dà molto fastidio è che, uhm, loro entrino nella mia stanza senza alcun senso, senza bussare, ehm, cioè io po uhm, ho bisogno anche di intimità, no, di stare tranquillo da solo, ehm, ho bisogno della mia privacy.
Okay. Okay. Certo. Okay. Ehm, quanto spesso succede? Succede in qualche situazione particolare o tutti i giorni, periodicamente, o è una cosa più sporadica?
Ah-ah. <clears throat> <chuckles> Guarda è una cosa proprio è una cosa proprio che succede continuamente, quindi proprio non ho non ho altra scelta.
Okay, quindi all'ordine del giorno.
Eh, diciamo che, mhmm, non so nemmeno come dirglielo perché, esempio, se io gli dico: "Ehi! Uhm, non entrate nella mia stanza". E loro dicono: "Perché non dovrei entrare nella tua stanza? Ehm, perché hai qualcosa da nascondermi?" Anche se non ho nulla da nascondere effettivamente, però io voglio stare in pace.
Okay, vorresti solo un po' di privacy.
Sì, sì, sì, ad esempio io mi sto sto sono in videochiamata con un amico, io non voglio una persona che mi interrompa, no, o se sto, uhm, lavorando anche.
Okay. Certo.